Chính xác, chính xác. Giờ hông nếu mà bạn có thể đến, ơ, đến Huế, Huế thực ra cũng rất là nhiều cái món, a, bánh trái với cả cơm cùng các kiểu cơm hến này. Xong rồi đến ừm, thực sự là nếu mà tính ngoài Bắc của mình ấy, thì Huế mình nghĩ là, ờ, để đi ăn thì khá là OK đấy. Nó nó sẽ nhiều món hơn mấy cái tỉnh khác ấy. Ừm.
Ừm. À, ừ. Đúng. Ồ, thế thì bạn có thể ừ, ừ, bạn có thể trải, ừm bạn kể một vài cái trải nghiệm bạn ăn cái món ở Huế không? Mình nghe, kiểu, mình chỉ biết mỗi món bún bò Huế thôi, chứ còn những cái món khác thì mình không không không biết đâu.
À, à. <chuckles> Bún ơ, có cơm hến này. Có bánh bột lọc của là có cái loại mà có cái con tôm với cả miếng, ơ, miếng mỡ ở trong này. Xong rồi, à không, không, không, một bánh đấy là bánh trong ấy, bột trong suốt và nó có tôm, mình nhìn thấy con tôm ở ngoài mà. Xong rồi, ờ, có thêm miếng, ơ, miếng mỡ, con tôm và miếng mỡ, chỉ thế thôi.
Ừm. À, ừ. Mộc nhĩ, nấm hương. Ừ. À. Ừ. Ồ, cũng rất là hay nhỉ. Thật sự như cá nhân mình thì mình biết mỗi Huế là nổi tiếng với bún bò Huế. Và trong đấy thì thường họ sẽ ăn những cái loại bánh hay là những cái bánh tráng, như kiểu bánh tráng hay nem nướng. Nem nướng mình có hay nghe, ừm, đến cái, gọi là, cái nem nướng Nha Trang, đúng không? Hay là ở Quảng Ninh thì hay có cái gì? Hay có cái, a, kem dừa hay là xôi dừa Quảng Ninh à? À!
Ừm, ừm, đấy. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. <chuckles> Ừ, nem nướng Nha Trang. À, ừ, đúng rồi. Kem dừa, kem dừa gì ấy? Nói chung là nhiều lắm, kem dừa Hạ Long, hình như thế. Ờ, sữa chua trân châu.
Ừ, đúng rồi, đúng rồi. À, sữa chua trân châu Hạ Long, Quảng Ninh, thật sự đây là một cái món khá nổi tiếng. Còn ở Hà Nội thì mình thấy là nó thiên về cái nét văn hóa truyền thống hơn, và nhiều khi nó vẫn giữ được cái nét cổ xưa. Ví dụ như kiểu là phở ấy, thì mình thấy phở ở Hà Nội rất nổi tiếng. Không ở một nơi đâu, ừ, có thể làm được cái nước dùng phở như ở Hà Nội, và món nó đậm đặc.
Ừ, phở Hà Nội thì Phở phở Hà Nội gốc là phở gà, phở gà mới là phở ấy. Còn phở bò thì sẽ là phở bò Nam Định, chứ không phải là phở bò Hà Nội.
Ừm, nó đặc trưng. Đúng rồi. À, ừ, đúng rồi. Nam Định thì mình nhớ đến phở bò Nam Định, mà nhiều khi có đến những cái bánh, ơ, xíu páo. Ừ, ngày xưa mình cũng đã có cơ hội đến Nam Định 1 lần, ăn bánh xíu páo hay là mua những cái bánh gai về. Nam Định cũng nổi tiếng về cái bánh xíu páo đấy, đúng không? Thế thì, ừ, hôm nay chia sẻ với bạn về chủ đề là bạn từng thử món ăn lạ nào khi du lịch chưa ấy, thì cũng đang chia sẻ rất hay và thú vị từ bạn. Thì cũng rất là cảm ơn những chia sẻ từ bạn nha.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Chính xác, chính xác. Ờ.